Ya, uzaktan çalışmaya başladığımızdan beri, yani, bu pandemi döneminin başından itibaren biz eve geçtik. Eee, aslında her şey rahat, yani, evden çalışmayı seviyorum. Eee, bunun dışında kendi zamanımı yönetebiliyorum çünkü iş öyle aslında çok, hani, eee, benim zamanımı alan ya da sürekli, hani, başında durmam gereken bir iş değil ama biraz, hani, <swallows> bazen zaman konusunda, hani, eee, sınır koymakta zorlanıyorum. Daha doğrusu şöyle, eee, b mesela her gün toplantıyla başlıyoruz. Eskiden, mesela, ofisteyken bu kadar çok toplantı yapmazdık. Eee, ama şimdi tabii evden olunca sanki biraz daha bizi, eee, ne bileyim, böyle, kontrol altında mı tutmaya çalışıyorlar acaba, öyle hissediyorum. Eee, bu toplantılar özellikle benim zamanımı alıyor, yani, sanki ofisteyken ben daha, böyle, verimli çalışıyordum. Eee, şimdi evdeyken biraz, hani, konsantre olmakta uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen hâlâ zorlanıyorum. Yani, bununla ilgili bilmiyorum ne yapabilirim ya da yönetimle ne konuşabilirim.
Anlıyorum. Evet. Anladım. Olabilir. Anlıyorum. Eee, peki, ııı, uzaktan çalışmak zorunluluğun var mı yoksa, hani, bir alternatif mi bu? Iıı, ofiste de çalışma imkânın var mı?
Hı hı. Aslında yok, o uzaktan çalışıyoruz, eee, böyle, ya ofisten çalışmak istesem anca, hani, bilgisayarımın bir hata vermesi, bozulması gerekecek ve ben talep ettiğim takdirde, hani, ofisteki masaüstü bilgisayardan belki o güne, eee, özel olarak bana, eee, bir, eee, çalışma ortamı açabilirler ama aslında kalıcı olarak soruyorsan bunu tercih de etmem. Yani, ofisten tamam, daha, eee, verimli çalışıyordum ama, eee, yani, rahatlık anlamında tabii ki, yani, her sabah, eee, s erkenden kalkıp dışarı çıkmaktansa, eee, istediğim gibi, hani, eee, evden çalışmaya başlamak çok daha rahat geliyor bana, açıkçası. Yani, bunu, yani, benim yapmak istediğim şey aslında, eee, zamanımı iyi yönetebilmek ve adapte bir şekilde, hani, evden çalışmak, eee, işimi aksatmadan, yani, performans düşüklüğünü, eee, yaşamadan evden çalışmak ama buradaki, eee, sorun dediğim gibi, hani, uzaktan olduğu için çalışma, eee, biraz daha fazla, hani, toplantı yapılması, bunun da, hani, motivasyonumu biraz kırması ve bu anlamda tabii ki diğer, hani, işlere zaman ayırma konusunda, yani, günlük bir, eee, çizelgeyi yapmakta kendime zorlanıyor olmam. Yani, temel sorun bu aslında.
Ha, evet. Anlıyorum. Evet. Tabii, çok haklısın. Anlıyorum. Evet. Anlıyorum. Anlıyorum. Peki, eee, çalışma saatlerin esnek mi yoksa belli saatlerde yani sanki ofiste çalışıyor gibi, işte, atıyorum, saat 09.00'da başlayıp 17.00'te bitirmek zorunda mısın? Saatleri öylesine söyledim. Eee, böyle bir zorunluluk var mı yoksa sen o, ııı, kendine göre program yapıp istediğin, eee, zaman diliminde çalışabilir misin?
Hı hı. Tabii. Yo, aslında, eee, saat anlamında ofisteki gibi. Yani sabah 08.00 akşam 16.00 arası çalışıyorum, yaz saati olduğu için aslında. Yani Türkiye’ye, eee, şey, çalıştığım için, entegre çalıştığım için yaşadığım ülkenin saatine, hani, eee, göre, eskiden yazın daha doğrusu şeydi, aynı saat dilimindeydik, 9-5'ti. Şimdi 8-4 oldu, Türkiye saati değiştirmediği için. Yani o anlamda bir esneklik yok aslında, eee, yine ama, eee, dediğim gibi, hani, sabah kalkışı olsun, işte, işe başlama, eee, her türlü daha rahat, yani bunu tercih ediyorum tabii ki uzaktan çalışmayı. Ama dediğim gibi, hani, eee, her gün toplantı yapmayı sevmiyorum. Sabahın, hani, eee, 10.00'unda, eee, yarım saatlik bir toplantı yapıyor bizim takım lideri ve, eee, bazen bu yarım saat normalde ama, eee, 1 saate kadar çıktığı da oluyor. Yani o da benim aslında en verimli olduğum, yani Türkiye’de mesela saat 11.00 oradaki partnerlerle görüşüyorum o sırada. Eee, tam, yani günün ortasında bölünme gibi bir his, eee, aslında bu ve bu benim biraz konsantrasyonumu ve, eee, diğer işlere ayıracağım zaman çizelgesini çok olumsuz etkiliyor.
Evet. Anladım. Evet. Evet. Kesinlikle. Anladım. Evet. Anlıyorum, evet, çok haklısın. Aslında, ııı, normalde, hani, ofiste çalışma programı olsaydı ya da Türkiye’de olup o, ofiste çalışıyor gibi bir, i iş programın olsaydı genelde bu, uuu, toplantılar sabah, ııı, yapılıp, hani, hiç kimse işine başlamadan önce belki, hani, sahada çalışan elemanlar da olabiliyor bazı şirketlerde, eee, işte, eee, kimse sahaya çıkmadan ya da işine başlamadan önce bu toplantılar yapılıyor ve daha sonra kalan zaman, eee, çalışanların oluyor ve onlar da bunu çok rahat, ııı, programlayabiliyorlar. Eee, bu konuda haklısın sen, yani, 8'de başlayıp, işte, 2 saat sonra bir toplantı konulması senin, işte, emm, motivasyonunu azaltabilir, belki dikkatini dağıtabilir
Tabii. Hı hı. Yani. Tabii. Aynen. Doğru. Hı hı. Öyle. Tabii ki.
ve işten uzaklaştığın için de tekrar konsantre olman biraz zor olabilir bu konuda haklısın, gerçekten.
Öyle oluyor zaten, hani, bunu konuşmaya çalıştığımda da aslında diğer arkadaşlarla da görüşüyorum çünkü herkes, hani, aslında farklı saatlerde başlasa da aşağı yukarı saat, ııı, dilimlerimiz aynı. Mesela saat, eee, en erken başlayan benim, eee, Türkiye saatine göre çalıştığım için. Ya, en geç başlayan arkadaş da 10'da çalışıyor. Yani, açar açmaz mesela bilgisayarını kendini toplantıda buluyor ama ya bir yandan bu toplantılar da çok gerekli gibi gelmiyor bana. Yani, bizim takım lideri, böyle, biraz, hani, eee, konuşmayı seven, hitap etmeyi seven birisi, hani, insanlara ve, hani, kamera açık yapıyoruz bu toplantıları. Bu da biraz, hani, bilmiyorum, yani, her gün her gün yapmak da artık beni biraz bezdiriyor açıkçası. Biraz tükenmişlik gibi hissediyorum. Eee, kendimi, böyle, hani, eee, bir şey yapmak zorunda kalmış gibi hissediyorum. Motivasyonumu çok kırıyor, yani, ofisteyken tamam, görüşüyorduk, yüz yüze herkesle görüşüyorduk ve her gün, eee, toplantı olmasa bile konuşulan her şey aslında bir nevi kısa bir toplantıydı ama şimdi rutine binince, yani, monotonlaşmaya başladı aslında, problem bu.
Anlıyorum. Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Haklısın. Evet. Aynen. Evet, peki bunu, ııı, hani, senin gibi hisseden arkadaşların da muhakkak vardır, çünkü herkes farklı zaman diliminde çalıştığı için, eee, gerçekten herkesin çalışmasının ortasında, eee, bu toplantının girmesi, eee, birçok kişiyi, eee, rahatsız ediyor olabilir. Eee, diğer arkadaşlarınla da, hani, eee, görüşüp, eee, takım liderinizle bir, hani, toplu siz bu sefer toplantı isteyip, eee, ona bu, ııı, sıkıntınızı belirtseniz, hani, en azından, eee, toplantı, evet, olması güzel bir şey ama belki haftada 2 gün olabilir ya da haftada 1 gün olabilir, hani, işin durumuna göre de bu değişebilir. Böyle bir şey denediniz mi hiç?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Aynen. Olabilir. Hı hı. Tabii. Aslında bunu kendi aramızda konuştuk, eee, ama yani, insanların, eee, genel olarak, hani, zihninde şöyle bir, eee, çekince var. Ya biz şimdi eğer, eee, bu var olan metoda karşı çıkarsak sanki, hani, hem evden çalışıyorsunuz, bu rahatlığa sahipsiniz hem de, hani, eee, toplantıdan mı kaçıyorsunuz gibi, hani, bir, eee, şey olabilir, böyle bir, eee, bir düşünce olabilir. O yüzden kimse buna önayak olmak istemiyor. Bir de, eee, tabii, takım liderinin ve yönetimin aslında, eee, uyguladığı metoda karşı çıkmak da biraz sanki iş beğenmemek, yani, işle ilgili problemi dile getirmek anlamına gelebileceği için aslında bundan çekiniyoruz ama dediğin gibi bunu konuşmayı isterdim, yani, yönetimle.
Evet. Anladım. Anladım. Evet, aslında bu yönetime karşı gelmek ya da iş beğenmemezlik gibi bir durum değil, aksine, eee, performansınızın daha iyi olması, belki de en verimli olacağınız saatlerde, hani, işinizle, eee, ilgilenmeyi, çünkü belki konuştuğunuz şey bir gün önce konuştuğunuzun aynısı ve dolayısıyla, hani, oradaki o zaman kaybı ya da sizin, eee, motivasyon kaybınız işinizi olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla burada, hani, eee, bunu bu şekilde açıklarsanız belki de, eee, onlar da daha, hani, eee
Hı hı. Değil mi? E, yani. Hı hı. Evet.
o ılımlı bir şekilde yaklaşabilirler konuya.
Olabilir aslında, çok doğru söyledin, yani, eee, toplantıların aslında sıkıcı olmasının sebebi çok da gerekli olmaması, yani, işle alakalı ş eee, bizim, hani, parametreler her gün değişmiyor öyle. Yani, haftalık, aylık, böyle, hatta çeyrek yıllık bizim hedeflerimiz oluyor. Eee, onları konuşuyoruz ve bazen öyle bir raddeye geliyor ki, yani, bizim takım lideri günlük artık şeylerden konuşuyor. Eee, işte dün ne yaptınız, nasıl geçti, hafta sonu ne yapacaksınız falan, hani, tamam, bunlar da güzel şeyler, elbette takımı bir araya getiren, sanki ofisteymiş gibi hissettiren, böyle, ııı, konuşmalar yapılıyor çünkü ofisteyken arkadaşlarla tabii ki de biz, hani, yakın, ııı, ilişki kurabiliyorduk, çıkıp iş dı çıkışı, hani, daha sık, hani, bir araya gelip bir yerlerde bir şey içmeye gidiyorduk ama, yani, eee, bu artık mecburiyete binince, hani, ben her gün her gün artık, hani, dün ne yaptığımı anlatmam gerektiği zaman bu da çok hoş gelmiyor artık insana. Yani, bunu, hani, i en sevdiğin iş bile olsa her gün mecburen bunu yaparsan sevmezsin ya, aynı o hisse kapılıyorum ben de.
Anladım. Hı hı. Evet. Hıı. Tabii ki. Evet. Tabii. Aynen öyle. Eee, şöyle bir şey olabilir. Belki siz, ııı, farklı, ııı, alternatifler, ııı, hazırlayıp kendiniz, kendi aranızda, eee, bu alternatifleri sunarak, hani, bu, ııı, talebinizin yanında da o alternatifleri sunarak belki konuşursanız, hem onlar da, eee, sizin bu işte hakikaten haklı sebepleriniz olduğunu anlayabilirler. Mesela, her akşam herkes bir raporlama yapıp mail atması gibi, yani, iş bitiminde. Ondan sonra, eee, onun dışında, ııı, belki
Hı hı. Evet. Hıı. Tabii. Anladım.
birçok, ııı, mail gelmesinden takım lideri, eee, mutlu olmayabilir. İşte haftalık her, ııı, yani, her hafta bir kişi, ııı, görevlendirilip o mailleri toplayıp, hani, bir raporlama yapıyor gibi her akşam, ııı, o mailleri gönderirse ve haftada bir de bir, eee, toplantı yapılırsa hem o mailler üzerinden konuşulabilir hem de, eee, daha, ııı, işinize yarar bir zaman dilimi açılmış olabilir diye düşündüm. İşinize yarar mı sence bu durum?
Hı hı. Evet. Mantıklı. Aynen. Hı hı. Çok doğru söylüyorsun, yani, aslında özellikle toplantının, yani, haftada 1'e veya hadi 2'ye de razıyım. Mesela bir, hani, haftanın başında, bir sonunda yapsalar, bir, hani, genel değerlendirme, bir de hedef belirleme şeklinde, o da olumlu aslında. Yani, bunu gerçekten konuşmayı isterdim ama dediğim gibi bizim takım lideri, hani, biraz, böyle, hani, eee, karşısına insanları alıp, böyle, kamerayı açtırıp hitap etmek isteyecek kadar Bu arada departmandaki, hani, diğer takım liderleri böyle değil. Ya, biz biraz aslında farklı standartlarda, farklı, yani, onun, bizim kendi takım liderimizin prosedürlerine göre çalışıyoruz aslında biz. Eee, o da, yani biraz, hani, şey, eee, diğer üst yönetimle, kendisinin üstüyle, eee, biraz arası iyi. Yani, bundan dolayı biraz da güç buluyor aslında, istediği gibi, hani, eee, metot belirleyip yapabiliyor. Diğer takım liderleri biraz daha, hani, sanki sorumluluk, eee, alıp, yani, hesap verme kaygısı taşıyor gibi ama bizim takım lideri pek öyle değil. Ya, bunu onunla konuşmak zor olabilir. Yani, bu anlamda, hani, eee, onun metodunu beğenmediğimizi değil de gerçekten senin de dediğin gibi, hani, performansımızın daha iyi olacağını anlatmak için, hani, en iyi yol ne olabilir acaba? Yani, direkt yüz ile konuşmak mı yoksa hep beraber bir mail atmak mı, herkesin imzasının olduğu, hani, nasıl bir şey yapabiliriz? Bu konuda da aslında biraz
O da olabilir. Evet. Anladım. Anlıyorum. Anladım. Evet. Ben Bence şöyle bir şey, eee, iyi olur. Iıı, zaten takım lideriniz sizinle, hani, yüz yüze bir iletişim kurmak istediği için sanki yine bir toplantı, yani, onun toplantısıymış gibi yine yüz yüze, işte, Zoom’dan muhtemelen görüşüyorsunuzdur. Eee, oradan, eee, yine bağlanarak herkes kendi fikirlerini söyle söyleyebilir. Eee, daha öncesinde de ama şöyle, onu bir hazırlamak gerekebilir. Eee, hani, bir toplantı talep edip, o toplantının konusu ve, eee, sebepleriyle altına, hani, öyle bir şey, bir açıklamayla birlikte bir, eee, ona öncesinde mail atıp daha sonra da bu toplantı gerçekleştirilirse hem o sizin ne istediğinizi öğrenir, siz de orada, hani, o maddeler üzerinden konuşarak herkes kendi fikirlerini, işinize bunun nasıl olumsuz yansıdığını, eee, sizin önerdiğiniz yöntemle olursa, eee, nasıl daha, ııı, performansının artacağıyla ilgili, eee, konuşabilirsiniz. Bence, eee, ikna olabilir, eee, bu yöntemle.
Hı hı. Evet. Doğru. Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Aynen. Evet. Peki. Anladım. Yani, o zaman şunu diyorsun, eee, bir, hani, direkt olarak sanki karşı çıkıyormuş gibi değil de, eee, d hani, bu bizim tavsiye ettiğimiz metot daha, biraz daha, hani, toplantıları azaltmak, performansımızı nasıl daha olumlu etkiler, yani, bunu ön plana çıkararak eğer, hani, bir konuşma tarzına, eee, sahip olursak o ya da bir mail atarsak daha, hani, eee, anlaşılır diyorsun. Hem de bizim, hani, eee, hedeflerimiz, eee, gerçekleşmiş olur, en azından iş, eee, monotona binmemiş olur diyorsun, anladığım kadarıyla. Çok mantıklı gerçekten, evet, akla yatkın bir metot. Bunu öncelikle arkadaşlarla bir konuşmayı deneyeceğim, iş arkadaşlarımla tabii, tek başıma önayak olmak istemiyorum bunu risk almamak adına ama, eee, gerçekten çok, eee, iyi bir fikir verdin, yani, rahatladım açıkçası seninle konuştuktan sonra. Umarım arkadaşlar da bunu kabul ederler, aynı şekilde başarırız. Çok teşekkür ediyorum, verdiğin tüm tavsiyeler için.
Evet. Evet. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Aynen. <chuckles> Sevindim. Umarım. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.